É, exatamente. E eu acho que também essa, ah, e fu aí, eu acho que a a mágica ali da coisa vai ser eu fazer como eu tenho essa mania de economizar muito, fazer um limite de gastos que seja, eh, razoável, digamos assim, que eu não não coloque coisas, né, muito apertadas, né, do tipo: "Ah, não posso" sei lá te hum, teve uma época que eu pensei assim: "Ah, eu vou gastar toda semana só com com com comida, né, só €50". Então, eu tirei da minha cabeça essa ideia. Não pensei nem um pouco assim de, eh, quanto é o preço das coisas, o que que eu estou comprando, e foi péssimo, assim. Eu falei: "Nossa!".
Exato! Nossa, eu eu eu imagino, porque você compra 1 queijo e 1 pão, já deu €50 praticamente. <laughs>
<laughs> É, eu falei: "Nossa, eu vou no mercado que tem coisas mais baratas e daí eu compro, e vai ter que ser €50". E daí, eu eu comecei a olhar o preço das coisas, eu pensei assim: "Acho que não vai rolar. Acho que eu vou passar fome. Não, não tem que aumentar".
Com certeza! Ou comer muito mal, né?
É, ou comer muito mal. E aí, super não faz sentido, porque eu também estava querendo comer bem, né, fa tá fazendo ginástica, tá querendo comer proteína boa. Daí, eu falei: "Nossa, não vai dar. Não não d rolou". Então, eu acho que essas planilhas, elas têm
Exato. Uma meta não combinou com a outra. <laughs>
É, exatamen então, base na realidade, porque, eu, se eu eu, como eu não faço nada, nunca anoto nada, eu tiro coisas da minha cabeça, assim, tipo, a
Claro, claro. É, então, como você é assim do outro extremo, né, e e na questão de controlar seus gastos, eu acho legal você fazer isso justamente para para não te deixar culpada quando você gastar, né, e para você se dar o direito de comer bem, né, de fazer um exercício, porque isso é importante, como você falou, é parte do seu autocuidado, né. Então e ao mesmo tempo, quando você for gastar com roupa, não vai gastar muito, porque já está lá o seu o seu orçamento. Então eu acho que vai ser super útil para você de várias maneiras isso.
Uhum. Sim, total.